Ờ, thì thật ra thì mình nghĩ là, ờ, trước đây á, thì thông thường mình chỉ biết số điện thoại của mọi người thôi, đúng hông? Nhưng giờ á, thì mình thấy nó còn dễ dàng hơn nữa, mình chỉ cần là biết cái tên của cái bạn đó, bạn dùng Facebook hay là, ờ, mình chỉ cần là biết là, à, bạn đó có thể làm ở đâu và mình có thể là có cái người quen chung mất bạn chung rồi sau đó thì đúng rồi, mạng xã hội nó sẽ tự nó đề xuất cho mình là, à, bạn có thể kết bạn với bạn này này, kết bạn với bạn kia này, thì mình thấy là cái cách này là một trong những cái cách mà không những là mình kết nối với những bạn cũ mà mình còn có thể là kết nối với những bạn mới nữa.
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, hông có bạn chung ha? Hông bạn chung, ừm. Đề xuất luôn. Ừm. À, vậy ha, nghe cái cách bạn á, kể thì mạng xã hội nó đem cái giá trị rất là lớn, là k kết nối với những bạn cũ mà mất liên lạc, rồi kết nối thêm những bạn mới một cách đúng là dễ dàng luôn á. Nhưng mà không hiểu, khi mà những sự kết nối nó dễ dàng thì nó có làm cho những mối quan hệ xung quanh bạn nó nó, kiểu là, nó mỏng hơn hay là nó có thay đổi gì nhiều hông bạn?
Ừm. Ừm. Thực ra thì mình thấy là khi mà mình dùng mạng xã hội á, thì tự nhiên mình lại cởi mở hơn, tại vì là cái vòng tròn bạn bè của mình nó được mở rộng hơn đó bạn. Ờ, trước đây á thì thông thường thì, ờ, kết bạn á thì mình phải hỏi số điện thoại của người khác nè, rồi mình cũng e ngại là không biết là người ta có cho mình không, xong rồi là, ờ, ừm, phải có một cái dịp nào đó hoặc là một cái sự kiện nào đó thì mình mới có thể là điện thoại hoặc là nhắn tin. Ờ, tuy nhiên thì bây giờ á, thì mạng xã hội nó quá sức là phát triển rồi, mình có thể mình xem cái, a, cái news feed của mình nè, thì trong đó thì nó cũng có những cái history của bạn mình hoặc là những cái mà mình những cái mà bạn mình đang hoạt động hay như thế nào đó mà mình có thể là mình like hoặc là mình thả tim thì cũng có thể, ừm, ừm, ừm, cho bạn mình thấy là mình có cái sự tương tác á bạn.
A, mở hơn luôn. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Cũng phải. Ừm. Ừm. À, vậy ha. À. Rồi, rồi.